À, thế là bạn chọn cách là sẽ không chia sẻ, đúng không? Không chia sẻ từ cái lần đấy và những cái lần sau này cũng thế, kể kể bạn đậu hay bạn trượt bạn cũng cũng cũng hạn chế chia sẻ à?
Ừm. Ừm <smacks lips> đúng rồi, từ lần đấy thì, ờ, mình cũng hạn chế chia sẻ hơn do là thật ra trước đấy cái kỳ trước cái kỳ thi đấy thì mọi người trước khi đi thi thì mình cũng biết, à, mọi người mình cũng chia sẻ cho mọi người ấy nhưng mà sau khi thi xong về trượt ấy thì mình không dám nói với mọi người nữa nên nà mình thấy là từ đấy sau ấm mình thôi, cứ nặng lẽ đi thi thôi chứ để mọi người biết xong rồi mọi người hỏi nhiều khi là cũng không hay đấy.
Ờ. Ờ.
Ừ, mình sợ, kiểu như nà, tạo một cái áp lực gánh nặng cho bản thân mình ấy.
À, tức là bạn sợ chia sẻ tại vì là bạn sợ là người khác sẽ, ừm, gây áp lực lên cho bản thân mình. À, người ta sẽ kỳ vọng và mình sẽ tự tự có cái áp lực và cái áp lực à, tự gây áp lực. Mình cũng hay hay hay có cái cái tâm trạng như thế nhá, ờ, tuy nhiên là, ờ, như mình như mình hiện tại thì mình sẽ, gọi là, như nào nhỉ, được hay là mất thì mình nghĩ là cái việc chia sẻ với người khác sẽ làm mình c là được sống chân thực là bản thân mình ấy, mình, à, có trượt, có đậu, có này kia nhưng mà quan trọng <clears throat>
Kỳ vọng, ừm. Tự gây áp lực bản thân mình, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À. Dù sao thì mình cũng ừm, dù sao thì mình cũng đã làm hết sức, đúng không? Kiểu như vậy ấy hả?
À, có bạn có cái bạn có cái cái cái suy nghĩ đấy không? Có khi nào là là nghĩ là mình mình mình sẽ mang cái cái cái cái tư duy đấy áp dụng vào cuộc sống của mình không?
Ừm.

Ừm, ngày xưa thì, ờ, cũng không nghĩ nà, kiểu, như vậy đâu, tại vì cũng trách bản thân khá là nhiều. Hầu như là mình nghĩ rằng là do mình làm không tốt, do mình đã bỏ sai cái điều gì đấy rồi. Nói chung hoặc là do ờ, nói hơi, kiểu, lặng nề một chút là mình ngu hay là, kiểu, vô dụng ấy. Kiểu như, trời ơi, tất cả mọi người ai cũng nàm được rồi tại sao mình lại không làm được, nó dễ như thế, tại sao mình nại không làm được, thì, kiểu, như vậy. Đó, nhưng mà, ừm, gần đây thì cũng có một cái chiều hướng mình suy nghĩ tích cực hơn rất là nhiều. Ví dụ nhá, ờ, như gần đây mình thi trượt bằng nái xe ở bên Nhật rất là nhiều lần rồi, ờ, mình trượt đến lần thứ lăm rồi, thì mình nghĩ rằng: "Trời ơi, chắc là có lẽ ông trời đang bảo vệ mình hay sao đó." Mình nghĩ như vậy, không muốn mình nái xe để gặp những cái bất trắc nó lặng nề hơn hay sao, kiểu như vậy. Ờ.
À. Ừm. Ừm. À. Thế bạn có một cái góc nhìn là ví dụ như là mình đang chuẩn bị một cái phần nào đấy nó chưa thực sự tốt. Tại vì một bài kiểm tra thì thường là để, kiểu, đánh giá cái năng lực của mình và nếu mà mình trượt, ờ, đến quá 5 lần rồi, thì, ờ, mình thì mình mình mình đang gợi ý cho bạn thử xem là bạn đang nhìn vào cái cái phần nào đấy mình đang bị hỏng mà mình cần phải củng cố không?
Trời ơi, thì thật ra mình trượt 5 nần với 5 lý do khác nhau bạn ạ. <laughs> Nên là mình cũng không biết là phải như thế nào. Ừ, đúng rồi, à, mình
À, với 5 lý do khác nhau. À, nhưng mà quan trọng là bạn đã nhận ra 5 cái lý do đấy, đúng không? Có, có nhận ra.
Đúng rồi, thì cũng may mắn nà à, có nha, thì chính vì việc nhận ra đấy, nên nà mỗi lần trượt vì một lý do khác nhau và không lần nào mình gặp lại cái nỗi cũ cả. <laughs> Ừ, cái nỗi ừm.
À. Thế thì thất bại chính là chính là chính là mẹ của thành công đấy. Chắc mình tin chắc là khi mà bạn nếm đủ thất bại rồi, thì thành công nó sẽ đến với bạn. À, bởi vì mình gần đây mình nghe được một cái câu đấy là thành công sẽ đến với cái người mà, gọi là, lì nhất ấy, gọi là, không thất bại và làm lại. Đấy, không bỏ cuộc, á, thế thì chúc bạn là sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ <chuckles> sẽ
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, vậy là mình <laughs> Nhưng mà người ta bảo nà quán tam ba bận ấy, nhưng mình đã quá ba bận rồi ấy, nên là mình vẫn không sao. Thì mình nghĩ rằng, à, có thể nà, kiểu như nà, mỗi lần như vậy thì mình lại học được một cái bài học, học được một kỹ năng an toàn hơn, như vậy thì khi mình nái xe thực tế ấy thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho việc là mình nái chưa cứng mà mình đi xe ra ngoài đường như vậy. Đó, thì mình cũng tạo cho mình một số cái để mà có thể tránh rơi vào những cái suy nghĩ tiêu cực rồi là chìm đắm trong nó như vậy. Đó, từ là cũng để cho mình có thêm động lực, mình có thể thi lần tiếp theo ấy.
À. Ừm.